बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत सही कहा कि हर इंसान की केपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अ, ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर देखा जाए अगर हम हर चीज़ पे दबाव डालकर उसपे काम करेंगे, तो मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल ही खराब ही होते जाएगा, नहीं तो मैं कहूँगा कि अगर हम ऐसी चीज़ें ना करें, तो काफ़ी अ, जैसे आपने लोग देखे होंगे कि जो अपनी रुचि में काम करते हैं, तो उन्हें फिर थोड़े समय में वह बहुत अच्छी मेहनत करके और भी आगे बढ़ जाते हैं, मैं कहूँगा जिसका बहुत उन्हें फ़ायदा होता है, नहीं तो जो कई जैसे अब मैं पढ़ाई करके जॉब करते हैं फिर बाद में खुश नहीं रहते, तो वो बहुत उन्हें दिक्कत ही आती है, मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें अपने जीवन में बहुत अच्छा लगता हो या फिर ऐसा कुछ होता हो, तो बिल्कुल हमें ये करना चाहिए, आपका क्या कहना है इस बारे में?
जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी, जी। बिल्कुल। हाँ। जी, जी। जी, सही बात है। जी, बिल्कुल। हाँ, सही बात है। जी। जी। जी, बिल्कुल। मैं आपके बात से पूरी तरीक़े से सहमत हूँ और देखिए हर पैरेंट चाहते हैं कि जो उनका बच्चा है ऐसे, वो ऐसे अ, सफल हो, ठीक है? लेकिन जो हर बच्चा सक्सेस नहीं हो पाता ना, उसकी ये सक्सेस हर बच्चे की सक्सेस अलग होती है, अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है ऐसे, तो पढ़ाई के साथ-साथ उसका जो पैशन है, स्पोर्ट्स का, उसमें भी इसे उसको सपोर्ट बिल्कुल ही मिलना चाहिए, है ना? जो पेरेंट्स हैं और जो ब बच्चों के बीच में जो ऐसे अ, बॉन्डिंग होती है, जो कमिशन जो कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके बीच में, आपके क्या विचार हैं?
हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सही कहा कि कई बारी मैं कहूँगा कि बॉन्डिंग भी अच्छी हो तो लोगों को तब भी अपने जो उनके वो होते हैं माँ-बाप, वो भी बहुत कभी नहीं उन चीज़ों को मानते और अपने बच्चों पर इतना दबाव डाल ही देते हैं कि वह उन्हें ऐसा कुछ करना पड़े कि व अपने हिसाब से ही देखना पड़े, तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ऐसी चीज़ें, आपने देखा ही होगा कि कोटा में भेज देते हैं लोगों को, मतलब बच्चों को, फिर वह वहाँ जाकर भी मतलब बहुत दिक्कत आती है उन्हें, वे आपको पता ही है कैसे मतलब आप देखा जाए तो, कैसे वह वो करने लग जाते हैं, मतलब सुसाइड, जैसे आपने बताया या आत्महत्या काफ़ी होने लग जाती हैं और बच्चों को शुरू से ही तनाव आने लग जाते हैं कि घरवालों का इतना पैसा भी लग रहा है, ये सब भी हो रहा है, तो मैं कैसे चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बेहतर करना है, तो मैं कहूँगा कि लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ का एक समय होता है, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी चीज़ में अच्छा नहीं है।
जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ। जी, जी। जी, जी। हाँ। जी, जी। सही बात है। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। देखे हैं मैंने। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी, जी। जी। सही बात है। हाँ। सही बात है। जी, बिल्कुल। मैं अ, जी।
तो बिल्कुल